Hello, magandang gabi.
Maga hello, magandang gabi din, kumusta ka?
Ayos naman ako, ikaw kamusta ka?
Eto maayos naman, yan napatawag ka pala.
Mabuti 'yan. Oo, tanong ko lang sana 'no, saan mo gusto magbakasyon kung may pagkakataon ka?
Alam mo kung may pagkakataon <clicks tongue> ako, gusto ko talagang magbakasyon sa Paris.
Sa Paris oh, sabi niya Pari. Oh, bakit?
Oo. <laughs> Kasi, 'di ba, parang drea ah, dream destination ko talaga siya simula no'ng bata pa ako, kasi 'di ba lalo na 'yu ah, pupunta ka do'n sa Eiffel Tower gano'n, tapos magpi-picture kasama ng childhood best friend ko gano'n.
Mhm. Mhm. Ah. Pero na nakapag-search, search ka naman about sa Paris?
Ah, so far, ah, ano lang interesado ako do'n sa pananamit nila ganyan, tapos 'yong oo gano'n. Mm.
Ah, okey. Ako naman kasi sa dito lang sa, ano, sa Pilipinas kasi parang, ah, maraming marami pang lugar dito sa Philippines na magaganda talaga eh, parang ako bago ako mag-ibang bansa gusto ko man muna siya maikot. Ah, isa sa mga binabalik-balikan ko eh, talaga 'yong Benguet Province bandang Benguet ah, oo ah, Sagada, ah, sab saan pa ba? Basta ba bandang ano eh, Bontoc, um, Ifugao, maga maraming magaganda sa parte ng Benguet, gusto ko do'n kasi 'yong klima, ah, parang tahimik lang 'yong kul 'yong lugar nila maganda naman 'yong kultura nila kaya parang ang sarap-sarap laging magbakasyon do'n. Lagi nga akong nasa Sagada eh, kaya, um, lagi kong do'n pa rin 'yong gustong-gusto kong binabalik-balikan.
Ano 'yon? anong lugar? <exhales> Okey. Talaga, maganda ba doon? Oo. Ayan. Oo. Oo. Hmm, kasama mo ba yung mga friends mo pa pumupunta doon?
Oo. Ah, depende kung sasama sila, pero pag may kas kapag sasama sila, sasama sila, pero kapag ano minsan naman, na mag-isa ako, oo. Parang may, ah, iniistayan na ko dun, ganon. Kaya, ah, hindi na ko yung ano, yung tipong, ah, anong tawag dun yung magpapaturista, kasi 'di ba kapag pupunta ka ron, kailangan mong mag-register para makapag, ah, makapunta ka sa mga iba't ibang tourist spot. Eh, kapag nama hindi na ko kasi napuntahan ko na naman, kaya, ah, lakad-lakad lang doon sa mga lugar, sightseeing sa mga bundok, sa mga paligid gustong-gusto ko lang yung klima dun.
Oo, ikaw lang mag-isa? Ah, talaga? Grabe, oo. Oo. Ayan, oo. Tapos? Oo. Oo, kasi, oh, ilang beses ka na dun nakapunta, kaya alam ko na yung mga lugar, yung mga pupuntahan.
Oo. Tama, ah, tama. Bukod naman dun siguro ano kung meron pang iba, kasi sa ngayon 'di ko pa naiisip talaga yung ibang bansa eh. Pilipinas lang talaga muna eh. Kaya pero bukod sa Sagada, Batanes naman. Kung may pagkakataon ako magbakasyon, isa 'yong sa mga pupuntahan ko Batanes, at kung may pagkakataon din na, ah, maganda 'yong daloy ng pera ko, bakit hindi. mahal lang kasi ng pamasahe don, eh, <chuckles>
Mm. Oo. Ay, talaga. Oo. Oo, 'di ba. Yun nga yung ma i kung pwede nga malibot yung buong Pilipinas 'di ba.
Oo, tama. Ikaw ba, ah, marami ka pa bang gustong ano, pag bakasyon na lugar?
Oo. Oo, marami pa naman pero kung dito sa Pilipinas, um, gusto kong ma-try dun sa <clicks tongue> Boracay. Sabi nila maganda daw talaga do'n pero mahal daw 'yong mga pagkain eh.
Hmm. Mhm. Oh. Ah parang sakto lang naman.
Hmm, kapag Ah nakapunta ka doon?
Oo, ma ila ilang beses na rin pero parang hindi ko na kasi siya hindi ko na Noong una, bata pa ako, parang ano eh, maganda talaga siya, 'yong parang iiyakan ko siya pero ngayon hindi na, ah, may maganda pa siya maganda siya kaso lang ang hindi ko lang nagugustuhan is 'yong, ah, pagdami ng mga turista, pagdami ng tao parang minsan na, ah, crowded na, oo, kaya pero okay naman maganda ang beach sa Boracay pa kaso lang kung ako, sa ngayon, ah, hindi na siya 'yong tipong, pagbabakasyonan ba.
Ah, kumusta kumusta doon maganda ba talaga? Oo. Oo. Ah so, masyadong marami ng mga tao doon? <tsk> Ah, okay. Oo, pero, ano, pero naka-try ka din ba do'n sa ano, Siargao?
Hindi pa.
Hmm, isa din 'yan. Kasi 'di ba, sikat din siya?
Hindi pa ako naka-try sa Siargao. Oo, sikat din siya, um, mas si sikat naman ang Siargao 'no, kasi dahil sa mga coconut plantation nila, eh, saka do'n sa mga lugar nila, eh. Eh, ikaw ba, ano bang pinakaimportante para sa'yo 'pag pumipili ng lugar na para magbakasyon?
Oo. Ako, siyempre 'yong pinakaimportante 'yong, ah, alam kong mag-eenjoy ako at pangalawa 'yong safety ko. 'Yun siguro 'yon, kasi 'di ba, 'yong mas masaya yung alam mo na safety safe ka sa lugar na 'yon at 'yon, ma-e-enjoy ko 'yong mga activities doon, mga gano'n.
Mm mm, mm mm. Oo. Ah, okey.
Oo, medyo mahirap kasi 'di ba? Sabi nila 'pag nag-travel ka tapos babae so, kaya gusto ko may kasama, gano'n.
Ah, hindi't iniisip ko lang kasi kung ano paanong, ah, pumip kasi lahat naman lahat naman ng lugar sabihin natin hindi safe o kaya ang okey lang 'yon ak ang gusto mo dalo sige pero, ano yo'ng ...pinipili mo. Paano ba? Ano ba pi iyong klima ba, o 'yong kultura ba ng lugar, o 'yong, ah, mabundok ba o ma-beach ba? Paano ba?
Oo. Hmm. Ah, oh, so para sa akin, mm mm. Oh, mas maganda talaga 'yong para sa'kin 'yong mhm.
Oo.
Sabihin natin yung, mas maganda yung ma-beach kaysa sa mabundok para sakin.
Ano? Ah, okey.
Okey. Kasi na nakalira nakatira kasi ako sa probinsya, so mabundok na samin, so oo, sanay na ako dun. Kaya ganon, gusto yung beach naman, para maiba.
Ah, kaya ma mabundok, oo. Oo. Ah, okey. Ako kasi ang pinipili ko, ah, minsan kapag pipili ako ng lugar, depende sa ano ko, depende sa tawag di depende minsan, depende sa panahon o bite ah, depende sa mood ko. Kapag, ah, yung kunyari pipili ako kung san ko gusto mag-swimming, ayan. Ah, kunyari, ah, pipili ako ng lugar na kung saan ano, ah, hindi ko gus ay, hindi yung masyadong matao, maganda yung kapaligiran tapos, eh, tawag dito, ah, yung titignan ko yung lugar kung gaano siya mag kung gaano magiging attract pano ko ma-attract dun. Yung kahit yung pagpunta pa Lang, ganon. Paano ko
Oo. Ayan. Oo. Okey. Ah, so nagsasaliksik ka na, 'di ba?
Ay, oo naman, siyempre, hindi naman ako yung pupunta lang basta-basta, kasi gusto ko may kab ano 'yon may kabuluhan, ah, ano 'yon? Ano 'yon? May ano, ah, may sense 'yong pagpunta ko do'n yung mag may kabuluhan 'yong pagpunta ko do'n. Kasi, sayang na ayoko naman mag aksaya ng panahon at pera, magbabakasyon ako, 'di ba? Kaya dapat kunyari kailan ba 'yon nagbakasyon um, bakasyon ako, ah, sa Bicol. Bago ko bago ako pumunta ng Legaspi, Albay, eh, talagang, ah, inano ko muna, tinignan ko muna, paa san ako mag i-stay, ano ba 'yong pa ano ba 'yong climate do'n ngayon o 'yong pano ba 'yong weather do'n ngayon kapag pupunta ako do'n? 'Yun. Tapos, eh, ah, may mga tanawin ba kong makikita magaganda, yung mga ganong bagay.
Mm mm. Ah. Oo, may kubuluhan. 'Di ba? Oo. Oo. Ayan. Oo. Oo, para 'di ba, sulit yung trip mo.
Oo, saka kung, ah, kung magku co-commute ako, paano ako makakapunta sa mga tourist spot na nagko-commute? Yung mga gano'n na ang dami ko ng sini-search kaya ano
Oo, 'di ba, minsan mahal talaga 'pag turista ka, minsan yung ibang mga driver ang mahal naman ng ano, ng iba yung bayad mo. Kaya yung iba mas sinasabi nila na <chuckles> mas maganda na hindi daw mahalata na turista ka, wala kang alam sa lugar mo gano'n.
Hmm. Oo. Ah, oo, kasi hindi parang ano 'yan, eh, sa akin minamahal nila kasi nga ano, um, parang pagkakataon na nila 'yon. Ah, parang minsan sa akin okey lang, kaso lang dapat meron silang parang taripa. Yung mga ibang lugar na yung may mga ibang lugar meron na kasing kunyari sa pamasahe sa tricycle, may taripa sila kapag turista ka eto, kapag lokal ka eto. Kaya parang okey lang naman basta kasi doon kasi sila kumikita, eh, pero hindi naman yung sobrang taas talaga. Gano'n.
Oo, 'di ba? Oo, 'di ba? Oo. Oo. Oo, yung iba kasi 'di ba 'di ba, 'pag alam nilang turista ka medyo napakaiba talaga yung price, di ba, napakamahal kaya 'yon.
Mm. Depende, eh, kasi yung mga 'yon nga ang sabi ko, basta kunwari sasakyan basta may taripa sila, okey lang sa akin. Kung sa mga entrance naman ng mga tourist spot, eh, parang wala hindi naman sila sa mga base lang sa mga napuntahan ko, ah. Hindi naman sila nagdadagdag ng kung ano pare-pareho lang lahat mapalokal man o mapaturista. Sa pagdating naman sa mga pagkain, gano'n din, pare-pareho lang mapalokal o turista, um
Oo. Ayan. Oo.
Basta pagdating sa pasalubong, mahal talaga yung kapag magpapasalubong ka. Bibili ka ng pasalubong parang, ah, given na 'yon, eh. Ah,'yon lang sa akin ang nagkakatalo pagdating sa pamasahe doon sa mga lugar. Oo, 'di ba? Eh, ikaw, hindi ka ba mahilig maglakbay?
Oo. Oo, tama. Ayan. Mahilig naman, pero dito kasi sa'min ano yun nga, 'di ba ma dito mahilig ako dito lang sa'min, pero yun, um mm.
O magbakasyon. Ah, diyan lang sa inyo, hindi ka pa lumalabas kunyari sa ibang lugar na malalayo?
Hmm, lumalabas naman pero paminsan-minsan lang, kasi nga'y, hmm, medyo strict po kasi yung, ah, parents ko kaya ganun. Oo, hindi masyadong a hindi talaga ako pinapayagan maglakbay na ako lang mag-isa.
Oo. Ah okey, naintindihan ko naman. Oo, okey, ah, given naman yan, mga ganyang bagay. Kasi sabi mo nga kanina ikaw, ah, mahilig ka dun sa ma 'di ba, kung gusto mo, ah, anong tawag dito, kung mga lugar pupuntahan mo beach, bakit beach?
Oo. Alam mo gusto ko sa beach kasi maganda dun mag-photoshoot, <chuckles> gustong-gusto ko talaga yung mag-picture, oo 'di ba yung mga tanawin, ganiyan.
Ah, oo. Oo.
Tapos oo, basta yung sa bundok yun dahil sanay na nga ako
Oo. Mm.
Oo, parang hindi na siya ganon ka-exciting para sa akin.
Ah, tama naman, kasi kung gaya ko nagpupunta la ng Sagada, ng Benguet, 'yon naman iba kasi din 'yong karanasan ko na kapag naando'n, parang ang ganda-ganda kasi tignan ng mga bundok, ang ganda-ganda tignan ng mga rice terraces, ng mga tanawin na lalo kung green na green o mga sari-saring gulay na pantay-pantay, lahat. Sabi ko, "Ang galing naman ng mga magsasaka dito." Mangha-mangha ako, ta's gustong-gusto ko pa yung weather talaga na, um, hindi mainit, tapos, um, ang sarap-sarap.
Oo. Oo. Ayun nga. A oo. Oo. Alam mo siguro napakaganda talaga siguro ng Rice Terraces no, tapos yung Benguet, kasi 'di ba pinupuntahan mo talaga siya. Tapos ilang beses na.
Oo naman, oo naman. Pero mahilig din ako sa beach kaso lang, ah, depende sa panahon lang kapag summer, kasi hindi mo naman ma-enjoy ang beach kapag tag-ulan, eh. Pero mahilig din ako sa mga, ah, dagat marami 'yong huli kong napan napuntahan na malayo na sobrang layo, land lang naman, hindi naman 'yong by airplane, 'yong by land dito, ah, napakaganda, napakaganda. Sabi ko nga, ang tahimik ng lugar ang sarap lang mag, um, ba sarap lang magbakasyon do'n.
Oo. 'Yon. Oo. Pero ano, naka-try ka na ba dun sa ano, Baguio?
Oo.
So, so far kamusta yung experience mo dun?
Ah, um. ever since kasi parang hindi hindi ako ma-Baguio, eh, 'yong Baguio parang, wala lang, oo. Hindi hindi ko hindi 'yon, basta hindi ko masyado gusto ko 'yon nga, mas malayo pa sa Baguio. 'Yon nga, kagaya ng mga Benguet, Ifugao, Sagada, Bontoc, 'yon. Kapag Baguio lang, okey lang. <chuckles> Kasi, hin hindi ko alam, hindi ako Hindi ako ganun ka-attract sa Baguio, eh.
Talaga? Oo. Mm hmm. Ay, ganun ba? Oo, parang Oo, kasi yung iba 'di ba madalas pumupunta talaga dun, mhm. So iba't iba lang talaga siguro tayo ng trip 'no?
Oo. Oo, kasi depende depende talaga sa lugar, eh. 'Di ba ikaw nga may iba 'yong hilig mo, sabi mo ma-beach ma or gaano man. Tapos ako iba rin yung mga hilig ko, 'yong mga gano'n. Sobrang naa-appreciate ko lang 'yong mga pero, siguro kung darating yung pagkakataon na gusto ko ng mag ibang bansa uunahin ko siguro ang Japan, yan.
Oo. Oo. Okey, katulad ka ng kapatid ko, kasi mahilig siya sa anime gusto niya dun sa Japan magbakasyon.
Mhm. Sa Japan ako rin. Mm, s Sa Japan kasi Ano, um Yung Ano parang, ano nila mga high tech na technology, ah, so sobrang
Oo. Okay, tapos ma naging kultura pa nila, 'di ba, ba baka respectful nila.
S okay lang. Okay na yung kul oo, yung isa sa mga kultura nila pero hindi naman lahat gusto ko kultura pero kung yung mga ibang bagay ng kultura nila gusto ko, ah, gusto ko rin yung klima nila.
Oo. Yung pagkain daw, 'di ba? Sabi nila masarap daw dun sa Japan.
Ah, oo, sarap naman, um, yung mga Japanese food. Dito hindi ako masyadong mahilig sa mga sushi ayoko kasi ng mga ta hilaw. Ah, ma mahilig na ako sa mga maki, sa mga Ramen, sa mga Dimsum kung ano-ano pa mga ganun. Pero kapag mga medyo hilaw, eh, hindi ako ganun kahilig. Kaya ganun yun yung mga gusto kong puntahan na lugar talaga.
Oo. Ayan. Mm mm. Oo. Grabe 'no? Oo, nakakatuwa ka naman marami ka na napuntahan.
Oo. Hindi wala pa eh, ano hindi hindi naman ganun karami, kumbaga
<chuckles> Alam mo sana magkaroon din ako ng sabihin natin, um, freedom para naman makapag bakasyon ka sa ano kahit Ibang lugar naman.
Mhm. Oh, magagawa mo rin yan kasi masarap lang talaga mag relax kapag na kapag napuntahan mo yung gusto mong lugar magbakasyon.
Oo, nakakapunta naman ako pero pero dapat may kasama nga akong magulang o ganon yun pwede.
Oo. Ah, iyong try mo kapag naka, ah, pasyal ka mag-relax ka lang, enjoy mo lang yung moment na yun yung iyong momento na nandun ka sa lugar na yun masarap ang pakiramdam. Nakakawala ng stress, 'di ba?
Oo. Ayan, oo, 'yan maraming salamat ha sa mga ibinahagi mo sa akin sa yung mga paglalakbay.
Mm mm. Yan maraming salamat din sa iyong oras at maglakbay ka soon sana yan, paalam.
Oo, paalam!